Talaga, napakalaking tulong no'ng ano, no'ng kinausap ko sila, kasi no'ng una, marami talaga akong ano, talagang gustong itanong. Mga iniisip, 'di ba, kasi napaka-ano, napakadaming kanta
<laughs> Mm. Oo. Oo. <clicks tongue> Oo.
na mayro'n na tayo ngayon 'di ba. So, parang 'yon 'yong unang hamon eh, 'yong pagpili ng kanta eh, kasi napakadami.
Oo. <gasps> Pero Oo. Kaya maganda talaga kinausap mo sila 'no. At saka ako. <laughs> Biro lang. Singer. <laughs> Oo. Pero sa'kin, alam mo ba? Wala ng iba, um, maaaring makatulong o sumuporta ano. Wala ng iba, partner ko, <gasps> sumunod siyempre pamilya. <gasps> 'No. So, mga hamon ko sa buhay, naku, wala nang ibang susuporta at maaaring makatulong, 'no, mm, sa buhay ko. Sila lang talaga.
Oo, medyo na ano Ayon, oo, talaga naman. Ang ganda-ganda naman no'n, no'ng request mo. Mm. Oo. Do'n ka't 'yon talaga takbuhan mo 'no. Dati ka naman.
Mm. Pero alam mo ba, tuloy ko na rin 'no, <gasps> um, magbabago lahat ay ng sa buhay ko 'pag nagkaroon ako ng malaking bahay ano. Kasi alam mo unang-una, una, wala <gasps>
Kaya Oo. Paano ba? Pa'no? Paano magbabago?
unang-una, magiging tatay na ako. <laughs> Kasi siyempre mayro'n na akong bahay na titiran ng anak ko 'di ba. Tapos, alam mo 'yon, <gasps> 'pag napagtagumpayan ko 'yong hamon na 'yon, talagang magbabago buhay ko. Ah, hindi na ako binata.
Uy. Oo. Importante 'yan. Oras na para maging tatay. Oo. <chuckles>
'Di ba? So, ano 'yon, ayon 'yong mga naiisip ko na meron pa, um, magiging mabuting asawa, tapos <gasps> magiging ano na, pagod na sa mas pagod na sa trabaho kasi kayod. <laughs> 'Di ba, gano'n talaga. Ikaw ba? Um, paano mo naisip na magbabago 'yong buhay mo, 'pag nakapag napagtagumpayan mo 'yong hamon mo? 'Yan, sige sabihin natin sa pagtugtog mo? <gasps>
Tapos ano pa? Ano pa? Ah, ayan. <laughs> Kayod marino na. <chuckles> Oo. Oo. Siguro ano, 'pag na-pagtagumpayan ko 'tong kasal na 'to, ito na 'yong simula, para
Mm. Mm.

'Yon ang pinaka importante eh kasi minsan
Magandang hakbang 'yan. Hmm.
'Di ba. Kasi minsan no'ng mga DJ parang, inisip lang nila 'yong sarili nila. O anumang mga musika 'yong gusto nilang patugtugin. Hindi gano'n eh. <chuckles>
Oo. Oo, oo. Oo, mm. Oo, <gasps> pero ako, hindi ako 'yong ikakasal pero hangga't maaari, mga Love Story, 'no mga ganyan. <gasps> Oo, ayan Love Story <gasps> 'yan tulad niyan Love Story na nga nasabi ko. I imbes na Love Song, nasabi ko Love Story pero gusto kong ipatugtog mo rin 'yong Love Story ni Taylor Swift.
Kailangan. Hmm. Uy. Oo, meron ako niyan, madami. Mga love songs. Oo. <chuckles> Oo, ayan napakagandang kanta. Oo, talagang mapapa ano, mapabitiw.
Ro Romeo and Juliet. 'Di ba. <gasps> 'Di ba. Naku makukuha mo lahat loob ng ng crowd, <gasps> ng mga tao. <gasps> Mapa bata man 'yan, oo, mapa bata man 'yan tapos, um, millennial at matanda, makukuha mo loob niya sa Love Story ni Taylor Swift.
Mm. Lalo na sa kasal 'di ba? Oo, boomers. Lahat na. <chuckles>
Agree ka ba do'n? <chuckles>
<gasps> Agree agree nasa ano ko na 'yan, nasa playlist ko na 'yan. So, talagang
Wow, maganda naman. Okey 'yan. Ayon tapos maaalala mo ako habang nagigi nagmi-mix ka, parang ni ni-request 'to no'ng nakausap ko sa Babel ah, ni Fval oh 'di ba. <laughs> Ayan maganda 'yan, sobra.
Papatugtugin natin 'yan, oo. Ayun, oo. Oo. <chuckles> Tapos naka nakapikit ka pa na na nakapikit pa 'yong mata ko no'n habang inaano ko 'yong kanta.
Ah, 'di ba habang 'di ba sobrang bagay 'yon sa kasal 'no kasi 'yong kinasal, parang sila si Romeo and Juliet 'no 'di ba. <chuckles> 'Tsaka ayon, ano nag-request na ng kanta eh 'no pero 'yan. <tsk>
Nakikinig ako. Oo, angkop na angkop 'di ba. Oo. Pero napakagandang request ah kasi
Oo 'di ba kasi love song dapat ang sasabihin ko pero love story ang nasabi ko.
Oo. Parang meant to be, ah, na ano.
Oo. Pero baka maisingit mo rin 'yong love story ni Glock-9.

Talaga naman. Lahat naman tayo di ba? Oo.
Hindi mawawala sa atin 'yan 'no. <gasps> Sige, puwede bang magsimula ka? Puwede ka bang magbigay ng pinakamalaking hamon na gusto mong mapagtagumpayan sa hinaharap?
Ayon. So, sa akin ngayon, meron akong ano, may gig ako na gagawin in 2 weeks.
Oo. Ah, kumakanta ka.
Hindi. <chuckles>
Ah ah oh instrument 'yan gan'yan.
Muntik na. Ano ano nagdi-DJ, nagdi-DJ.
Oh okey, alam mo idol ko yung mga ganyan kasi hindi ko kaya yan eh. <laughs> <gasps> Sige. Na-try ko na mag-mix. Ah, I mean ma oo, na-try ay hindi mix ang tawag do'n like ah, humawak ng deck pero na-try ko lang, parang dalawang kanta lang. I mean, dalawang ano lang, dalawang kanta gano'n. 'Yong kalikot lang. Anyway, ano 'yong hamon na gusto mong mapagtagumpayan tungkol sa trabaho mo?
Oo. Oh. 'Di mo pa nata-try pero tingin ko naman kaya mo. Talaga ba? Oo. Mm. Oo. Hmm. Eh kasi sa akin, first time ko. Na mag-ano, mag-DJ sa kasal.
Mm. Okey. Oh, okey.
Oo. So, parang yung hamon napaka ano, napakaimportanteng araw 'yon 'di ba? Lalo na sa mga sa mga kinakasal.
Oo, na na na <gasps> oo, naiintindihan ko yung hamon. Oo.
Oo. So, 'yong pressure talagang ano, napakatindi, na
Oo. <breath>
talagang magawa ko yung trabaho ko na mabuti. So 'yon yung hamon ko ngayon na talagang <breath> niisip ko araw-araw.
Oo. Oh, oo, nararamdaman ko pero alam mo ba
Sana malampasan.